Последний период. И эмоциональное состояние сейчас, прямо скажем, на нуле.
Я понимаю твои переживания. Конечно, сталкиваться с такими мыслями очень тяжело. И несмотря на то, что каждый человек знает, что рано или поздно он уйдет из этого мира, всё равно к этому никогда нельзя быть готовым на 100 %. Но, м, в такие моменты, э, можно попробовать, а, а, включить вот осознанность какую-то и попытаться пожить вот, э, в моменте сегодняшнем. То есть, м, сделать, э, то, о чём на возможно, ты мечтала раньше, а, но не смогла реализовать, ам. Какие-то, э, моменты прожить, которые для тебя важны. Сказать, а, каким-то людям важные слова, которые, может быть, до этого ты боялась сказать. То есть, эм, не, м, а, готовить себя заранее к тому, что, э, когда-то тебя не будет в этом мире, а постараться наслаждаться теми днями, которые уготованы. И ведь, э, человек не знает, сколько ему дано прожить. То есть, может быть, э, это будет и и 30 лет, и 50 лет. Ну, по-всякому может быть. И в целом, э, есть такая теория, что, м, каждая душа приходит всё равно в этот мир в статусе одиночки для того, чтобы прожить какой-то земной опыт, приобрести, эм, какие-то очень важные ценности, реализовать что-то, внести какой-то вклад в этот мир. И, м, так или иначе, если верить вот, э, в эту немножко эзотерическую теорию, то, так или иначе, ты всё равно встретишься еще со своими близкими, даже когда в твоем материальном обличии тебя уже не будет, потому что всё равно, м, все, так или иначе, проходят некий, э, цикл перерождения, как, э, некоторые философы, м, говорят. И если в это верить, возможно, это немножко облегчает существование на Земле. Вот скажи, тебе близка подобная теория?
Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. Ты знаешь, да. Э, я, э, честно говоря, я хожу, э, в церковь и много читаю Библию. Я ее много раз уже п перечла, и я активно э, являюсь активным членом церкви, верую. Вот. Но всё равно, м Знаешь, э, как-то у нас одна была, э, очень пожилая старица в церкви, <chuckles> и вот ее спросили- ей было, по-моему, 90 лет- ей говорят: "Какое у вас самое большое желание еще сейчас?" Она говорит: "Еще бы пожить". <chuckles> То есть человек н да, на самом деле н всегда не хватает времени, всегда человек хочет протянуть, даже если жизнь очень сложная, но он с ней не хочет расставаться. Ну, за редкими исключениями, м мы о них не говорим. А вот мне понравилась очень твоя мысль и очень понравился твой совет о том, что
Так. Конечно.